E eu comecei a comprar as coisas. Ah, eu
Pensando na viagem já.
Isso. Aí ontem eu já comprei mochila, já comprei um pauzinho, que eu esqueci o nome, aqueles negócio de apoiar, sabe, de
Sei, aham, para ajudar na caminhada, né.
Isso, da caminhada. Só que aí eu comprei eu achei que você comprava 1 pauzinho, vinha os <chuckles> 2, só que veio 1 só, aí agora eu compre, ah, aí eu pergunte para ela: "Você tem também?", aí ela falou: "Ih, eu não tenho", aí eu falei: "ai", aí agora eu comprei mais 3. <laughs>
Uhum. <chuckles> Ah, tá, já para ela, incluindo ela na compra. <chuckles>
Isso, e mais um pra mim, para fazer duplinha com o meu, e comprei mais 2 para ela, para gente ter os pauzinhos iguais.
Boa.
Então eu já tô na alegria de comprar as coisas para fazer. Eu não sei como vai ser, não faço ideia de como que será, mas a a ale a minha alegria é ficar rastreando o negócio de chegar aqui.
Pensando na viagem. Hum. Mas quando você pensa, assim, em fazer uma compra online, você faz pesquisas antes ou assim, algo que já indicou, você já compra, pesquisa muito, como que é isso?
Aham. Então, eu faço pesquisas sim, às vezes eu deixo coisas no carrinho ,e aí eu repenso melhor, deixo alguns dias, mas também tem várias compras que eu faço por impulso, que às vezes eu chego e aí a eu tinha um monte de coisa no carrinho há um monte de tempo, aí eu falo: "Ah, isso aqui não faz mais sentido, isso não faz mais sentido", e aí eu olho um monte de coisa, que num f que na hora tá fazendo sentido, mas que depois pode ser que não faça, e aí eu já coloco tudo e pá, e compro.
Aham. Hum, sei. Aham. Aham. Entendi, entendi.
Quando eu vejo, já foi. <chuckles> Às vezes chega coisa, eu nem lembro que eu tinha comprado. <chuckles>
E já teve alguma que você se arrependeu? <laughs> Entendi. Mas teve alguma compra que você se arrependeu, assim? Você falou: "Nossa, fui impulsiva demais".
<laughs> Ah, várias. Nossa, eh, esse negócio aí da da pintura, eu comprei umas tintas caras de não sei da onde, e um uns pincéis, que foram de de lugar de museu, ai, com as cerdas especiais naturais do javali do não sei da onde, e aí para o tal pincéis com javali e tudo, guardado.
Aham. Hum, bem diferentes. <chuckles>